Ti deve rimanere qualcosa dentro, secondo me.
Mh-mh. Sì, sì, no, è vero, è verissimo. E guarda, tipo, ci sono film, boh, uhm, della portata di mhmm, anche Joker, cioè un film che è m pesante, no, cioè è con a con un attorone però quel film anche, mhmm, molto cioè, nel senso se mhmm, se viene visto co a livello empatico, cioè, mostra ehm, sai la una persona con problemi, con traumi, sì, cioè, sono film comunque belli belli pesanti, sì. Può insegnare tanto.
Mh-mh. Okay. Mh. Sì, sì. Con le sue fragilità. Mh-mh. Sì. Sono impegnativi, ecco, sono un po' come i viaggi: se tu viaggi, ehm, vuoi solamente rilassarti, senza avere la possibilità di apprendere qualcosa, di vedere posti, storia, ehm, il viaggio non ti serve a niente; così come il film: se tu lo guardi e t'addormenti, o ti stai col cellulare, o pensi ai fatti tuoi
Sì. Sì. No, no, è vero, è vero. Guarda ci s No, vabbè è inu è inutile, cioè. Poi ci sono film, boh, anche, sai, per esempio, uhm, film come, mhmm, uhm, Shindler's List, cioè, comunque sono film anche ehm, con, mhmm, che uhm, di uhm, mostrano, sai, uhm, epoche storiche pesanti in cui gli uomini hanno fatto tanti errori, quindi pure questi possono insegnare tanto comunque.
ehm, tanto vale che non te lo guardi, quindi Mh-mh. Sì. Sì, sì.